Ты знаешь, м, вот хочу пожаловаться, честное слово, на саму себя. Вот уже даже ой, не знаю, <sighs> что делать с самой собой, но вот у меня, такой, чересчур, я много времени, м, стала проводить за экраном.
М.
Это мобильный телефон, либо это планшет, компьютер, либо телевизор. Вот ты знаешь, особенно в вечернее время, после работы. Вот, как-то нету никакого, м, вообще интереса, там, заниматься какими-то делами. А вот села, начала, там, рилсы смотреть. Особенно если подружка прислала ещё, там, в течение дня, несколько каких-нибудь веселых, интересных, э, рилсов, то вот всё- я засела, и, вот, у меня начинается. Вроде как в течение дня у меня нету времени сильно провести там, э, за мобильным, потому что работа, э, забирает время, а вот по вечерам прям вот как за здрасьте. Но, вот ты понимаешь, я уже понимаю, что, э, это, во-первых, чересчур, и потом даже на следующий день я чувствую такой, знаешь, какой-то дискомфорт, э, в глазах. А, и даже вот, ты, ты знаешь, не могу сказать, с связано ли это, э, вот именно со временем, которым я провожу за экраном, но у меня как-то прям вот даже голова такая, знаешь, вот, тяжёлая стала. Вот не то чтобы, вот, болит. А вот, э, какого-то, вот, фокуса мне очень сложно достичь потом, вот на следующий день, если я вот вечером, я честно говорю, могу прям засесть. Вот знаешь, э, вот уже спать надо было ложиться как час назад, а я до сих пор сижу в телефоне.
Мгм. Мгм. Да.
И вот, эм, н н н надо как-то, вот, ограничивать, а не знаю, вот, с чего начать. Вроде как, знаешь, вот договариваюсь сама с собой, говорю: "Всё, завтра я так не буду делать". А нет, э. Ни, э, вот простые такие уговоры и договоры сами с собой, я понимаю, что они не работают. Вот, поэтому, если у тебя есть какие-то варианты, как мне помочь, э, что-нибудь посоветовать, то я с удовольствием бы, э, ещё чё-нибудь присмотрела, как себя уговорить.
Мгм. М-да, слушай, знаешь, это очень такая распространенная проблема. Э, социальные сети, телевизоры- всё, вот, экранное время. Там очень легко действительно застрять, особенно, вот, вечерами, если ты приходишь с работы уставшая. И да, с одной стороны, конечно, это возможность отдохнуть, немножко отключиться, и развлечься. Но, с другой стороны, я понимаю, что ты чувствуешь дискомфорт, если ты ощущаешь, что, м, ты слишком много проводишь времени, и это как-то сказывается и на том, что ты успеваешь, на твоем самочувствии: и глаза, и голова болят. Но это, конечно, очень тяжело. И здорово, что ты пытаешься найти какие-то решения, м, потому что, да, это действительно непросто. Но, если так вот поразмыслить, что тебе может помочь и что тебе подходит, то, в принципе, эту привычку можно изменить и найти какой-то баланс между экранами. Н-да.
Мгм. Ну да. Мгм. Да. Ну, хотелось бы. М, да.
Ну, слушай, а, м, в каком состоянии ты чаще всего вот, э, залипаешь в этих рилсах? М, так вот не знаю, когда тебе скучно, или это от усталости, или чт что то, вот, желание развлечься, что тебя сильнее всего туда толкает?
Ну, ты знаешь, да. Вот, э, после работы, когда вот у меня особенно усталость какая-то, и я однозначно, вот я даже телевизор не включаю. Мне хочется, ты знаешь, вот, что-то такого легкого какого-то контента. М, на котором там, знаешь, не нужно задумываться, там, н ни о чё ничего такого обучающего, чтобы не было. Вот, э, в большинстве случаев это, да. Вот когда, м, какой-нибудь сложный рабочий день был, и мне просто хочется, вот знаешь, так вот завалиться на диванчик и полистать там что-то, э, веселое посмотреть, ненавязчивое. И, э, вот. Особенно, если какую-нибудь подборку мне еще там подружка прислала, там, с нашими общими, ам, там, увлечениями, да. То вот я, да, я в таком состоянии, прям в усталости, больше всего, вот, прям сажусь как-нибудь удобненько и начинаю листать.
Мгм. Мгм. Да, понимаю. То есть, для тебя это сп способ, э, отдохнуть и развлечься, вот, с с каким-то очень таким простым, легкоперевариваемым контентом. Слушай, а что тебе еще помогает, вот, именно отдохнуть? Если ты устала, у тебя нет желания, времени, де делать что-то такое вот сложное, что требует, м, какого-то ментального фокуса, и, или, может быть, какой-то, м, сильной нагрузки. Ну вот, что-то, что ты бы могла делать, кроме того, что листать рилсы? Что бы тебе помогло как-то расслабиться, э, именно после работы, вот, в этом состоянии?
Да, м. Ну, ты знаешь, я в принципе, м, э, я могу погулять. Мне очень нравится гулять. У меня, э, есть, э, такой хороший, ам, ну такой парк, лесополоса такая парковая у меня есть, э, я люблю гулять. Но единственное, я не могу, э, гулять там поздно-поздно вечером, когда уже, ну, вот темно, да, как бы я предпочитаю н не соваться туда. Хотя не думаю, что там может что-то произойти, но чувствовать я однозначно там в темноте какой-то глубокой себя комфортно н н не буду. Ну, вот, э, после работы, там вот подышать свежим воздухом, погулять мне в принципе очень нравится. М, ну, вот так люб Можно, конечно, ванную набрать и полежать там.
Ам. Да. Мгм. Да, совершенному. Но это
Но это как-то вот, как-то не всегда. <chuckles>
не всегда получается. Я понимаю. Ну, ты знаешь, э, это замечательный способ на самом деле. Вот прогулка, да, это, а, помогает избавиться от стресса, проветрить голову, э, можно даже включить, э, какую-то музыку или подкаст на какую-то легкую тему. М, что в принципе, вот, может заменить, эм, вот этот серфинг, э, в сетях. И в то же время ты будешь двигаться, дышать воздухом. И, э, здесь будет меньше риск того, что у тебя заболит голова или, вот, э, тело как-то устанет от этого процесса. Ну, так сказать, совмещать приятное с полезным. Ну, м
М. Мгм. Да, я согласна. Ты знаешь, я в принципе люблю на смотреть под подкасты. Особенно, там, какие-нибудь на тему здоровья, что-то такое. И, в принципе, у меня даже есть такое, что я иногда подкаст открываю какой-то и не заканчиваю его, потому что, ну, там, чё-то куда-то убежала, чё-то не досмотрела. И у меня, э, скопилось уже много таких интересных на самом деле для меня подкастов, которые я бы хотела их прослушать до конца. Но вот чё-то, э, как-то у меня времени для этого не было. Идея в принципе хорошая, что можно даже, а, сделать какую-то прогулку более длительную и просто, м, сделать это, э, ну, в смысле не смотреть там какие-то рилсы. А именно вот просто слушать и чему-нибудь еще там научиться для себя полезному, что я хочу на самом деле.
Мгм. Да. Да, в принципе такой, вот, аудиоформат- он очень хорошо подходит, если у те тебя устают глаза и появляется головная боль. Потому что ты можешь слушать что-то интересное. И, и даже если ты не хочешь выходить гулять- допустим, если уже темно и не хочется выходить, э, в какой-то там парк, да- э, можно в принципе заняться чем-то по дому, например, э. Ну, приготовить или даже убраться. В общем, сделать тоже что-нибудь полезное, что, э, подразумевает какое-то движение, м. Тогда не будет этого чувства, что ты весь вечер провела, э, листая экран. И в то же время, ну, будет что-то, тоже вот такая, м, комбинация полезного и развлекательного.
Ну да, я, в принципе, согласна, потому что, вот и у меня, даже <swallows> я знаю, что у меня скопилось несколько, там, рецептов, которые я хотела бы приготовить. Но вот, ой, раскачать себя нужно. На самом деле нужно выписать какую-нибудь подборочку себе, которую я уже давным-давно хотела. Там, и подкасты послушать, и, там, какие-то новые блюда приготовить, опять же, из этих подкастов здорового питания я прям, э, брала себе на заметку, э, несколько, м, таких рецептов, которые я хотела уже давно приготовить, но вот у меня никак руки не доходили. Да, и, в принципе, если я вернусь к ним и заострю на них внимание, то, ну вот, просто нужно перебороть, скажем, себя, запланировать четко и как-то, вот, э, прям, напоминать, наверно, себе в течение дня, что, вот план на вечер именно такой. Не просто, там, посидеть, что-то посмотреть, а вот, прям, приготовить вот это мое блюдо, которое очень давно хотела приготовить, тоже, как варианты, да можно, конечно, сделать. Тем более что их уже несколько накопилось, а не просто, там, 1 одно какое-то.
М. Ага. Да. Да, ну, слушай, тем более, эм, то есть у тебя есть альтернативные варианты такого приятного времяпровождения вечера? Нужно только не застрять, вот, в экранном времени. Кстати, скажи, пожалуйста, у теб ты вот, э, м, что ты делаешь, когда ты обычно вот начинаешь листать соцсети? У тебя есть какой-то любимый диван или вот ты в кровати, может быть, это делаешь, э, какие-то такие любимые места?
А ты зна а, ага, а ты знаешь, ну вот, у меня есть диванчик, да, такой очень-очень мягкий, это раз, это вот, э, если так, вот я ранним вечером, да, на него сажусь. А потом, ты знаешь, зачастую для меня, там, пойти уже укладываться спать, взять с собой телефон и продолжать, э, листать ленту- это вполне так, вот, э, нормально, да, то есть я ещё и в кровати продолжить могу.
Мгм. Мгм. Ну, ты знаешь, как 1 из вариантов, можно попробовать, э, запретить себе использовать телефон в этих местах, ну или, может быть, обходить стороной этот диванчик именно вечером, потому что очень часто у нас возникает такая вот связка между каким-то определенным местом и, допустим, телевизором. Вот если ты и или вот, например, любимый диван, или кресло, или кровать и телефон, и вот листание социальных сетей. И можно попробовать, вот, немножко разбить эту связку, э, изменяя какие-то привычки. Допустим, ну, ты можешь позволить себе полистать ленту, но делать это только на каком-то не очень удобном стуле на кухне или еще в каком-то месте. Тогда будет всё-таки меньше риск, что ты проведешь там целый вечер, и в то же время это будет не жесткое такое вот ограничение.
Это да. Слушай, это, конечно, интересная идея, потому что даже как-то не задумывалась, что такое вообще возможно. Можно, ну да, можно чё-нибудь на стуле простом, э, сделать кухонном, э, там-то я точно долго не просаж не просижу, можно еще, наверное, даже стоя что-то пролистать, ну, сколько я там пролистаю стоя, ну, 10-15 минут, с другой стороны еще и постою, лучше, чем, э, посижу после, м, ужина или еще хуже полежу. Слушай, это это прям ну, я даже, я даже вот, прям, на заметку себе очень возьму, и и, слушай, я прям даже сегодня попробую, я откладывать не буду. Я посмотрю, какой у меня самый неудобный стул в комнате, ой, в эта в квартире.
Да. Конечно.
И попробую на нем посидеть и полистать ленту. Потому что вот я даже никогда на кухне ленту не листала, а если я пойду и посмотрю там рилсы, я я, короче, я, короче, так сделаю, а потом еще с тобой поболтаю и расскажу, какой у меня был результат. Мне кажется, это прям очень хороший способ. Спасибо.
Мгм. Да. Ну, здорово, слушай! Удачи тебе, надеюсь, тебе это поможет, но если что, возвращайся, обсудим еще.